なのであの、ほうれん草とか、ま、小松菜とかも、んアイラップで入れ洗って入れて。うん。それで、あの、もう、3500Wの3分ぐらいでできると思うんで。うん、それでおひたしとかも簡単にできちゃうんで。うん、なんかそういう風なのをすごくお勧めですね。
うーん。 はい。 ああ、はい。 はあ、なるほど へえ、あっ、じゃあもうほんとになんか結構あれなんですね、現状で言うと、あんまりツールとかをなんか活用して料理っていうのはあんまりないんですけど、なんか、そういったなんかあの、よりなんか自分の生活に合ったようななんかツールを使いつつ調理をすれば、なんか今までの面倒くささからも解放されつつ、なんかより、良い感じに料理できてって感じはあるんですね。
うん。 はい。 うん。